Volendo sì guarda, quindi
Eh, sai che c'è, bisogna prendersi un brevetto però se non sbaglio, no, di operatore di di droni; c'è
Ma ma dai? Ma guarda io, diciamo, mi sono in po' informato e allora questi perché il mio è uno piccolo, no, e ehm, mi pare fino a un certo peso non c'è bisogno di prendere brevetti perché, diciamo, è un un drone diciamo innocuo, no. Se sono droni che pesano anche 1, 2, 3 chili quelli quelli sì, bisogna prende
Okay. Okay. Eh, quello è pericoloso se casca giù e finisce in testa a qualcuno. E pe devi essere assicurato, no? <chuckles>
E eh, <chuckles> quello quello è pericoloso, quello Quello, su quello sì. Però s quelli diciamo, mi pare sotto i 200 grammi, non o sotto i 300 grammi non hanno bisogno di brevetti, ne di di altre cose.
Ah. Eh no, perché sai, io ogni tanto mi era successo di far dei lavori e allora mi dicevano: "No dobbiamo prendere questo qui, il dronista". Faccio: "Il dronista? Ma chi è?" Io avevo capito il tronista, poi ho detto vabbè, <laughs> sì. Io:"Il tronista? Ma perché un tronista?" Fa: "No, il droni il dronista". Faccio: "Ah!" <laughs> Non sapevo fosse professione, invece sì, cioè nel senso, per quelle professioni froise professionali, quelli che fanno anche i matrimoni per intenderci.
Sì. <chuckles> Il tronista, quello di Uomini e Donne. <chuckles> <chuckles> Certo. Sì, sì, esistono proprio il da è proprio una un lavoro professione proprio il dronista che che proprio sì, sì, sì, perché ci sono quelle persone e fanno magari, non so, i prediciottesimi, le ehm, i matrimoni, comunioni, che si appu si portano questi droni e e e e e vengono pagati anche, diciamo anche abbastanza. quindi
È un lavoro! Non lo sape mh, ma pensa te. Sì, sì, sì, sì. Sì, sì. Ma anche secondo me. Anche secondo me. Allora al sud Italia sicuramente molto di più: ci sono queste cose perché immagino che i festeggiamenti siano molto più, come dire, più grandi, anche i matrimoni, anche le cioè è un un investimento proprio, no. E anche da, mhmm da me al nord il quindicesimo, il diciottesimo, la comunione, non è che si festeggiano chissà che, eh, cioè si fa giusto una festa in discoteca al diciottesimo, ma feste feste quelle belle, no, dove dove fai il servizio fotografico, quelle cose lì, non ce l'abbiamo. Quindi non senti ma invece hai risparmiato per un viaggio? Ti è mai successo di mettere via per un viaggio? Eh, quello.
Più gran Certo. Certo. Mh. Certo. Allora sì, ho risparmiato anche però sì, sì, sì, sì ho risparmiato per un viaggio. Questa ecco, ehm ecco mi hai fatto, diciamo, venire in mente questa questa cosa che poi non è, diciamo, stato molto, diciamo non è molto lontana questa cosa che appunto ho fatto lo scorso anno. Ehm, io ho risparmiato per un viaggio, questo è s ehm, questo è vero, è stata un'altra cosa di cui appunto, ehm, son stato fiero di aver risparmiato, diciamo sì, perché appunto io dovevo andare a questo concerto, un concerto dei dei Coldplay, no, che era un po' di tempo che ci volevo andare
Eh. Sei orgoglioso, eh. Dei chi?
Dei Coldplay.